ใช่ค่ะ เป็นชาวต่างชาติที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เลย ใช่ แล้วก็เข้าแอปนั่นแหละค่ะหาแฟนหาอะไรก็ว่าไป เออ <laughs> น่าสนใจ เริ่มจะสนใจแล้ว ค่ะ ก็เยอะมากเลยค่ะ ลอง ลองเข้าแอปดู นะคะ เพราะว่าต่างประเทศอะ นี่คิดว่าอัตราส่วนของผู้ชายค่อนข้างเยอะ ผู้หญิงน้อยอะค่ะ ก็ยังมีผู้ชายโสดมากมาย ถ้าทางนั้น ยัง ยังโสดอยู่อะนะคะ แต่ถ้ายังไม่โสดก็ขออภัยด้วยค่ะ <laughs> ค่ะ เออ
เออ หว่า <chuckles> ค่ะ อืม ก็อีก อีก 5 ปี ก็ ก็วางแผนไว้อยู่เหมือนกัน ว่าแบบ เออ อาจจะมีการแต่งงานหรือไม่ <chuckles> ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าได้นะ <chuckles> แต่ก็ยังไม่แน่ใจ อันนี้ก็เป็น แพลนแพลน หนึ่งเหมือนกันนอกจากเรื่องงาน คือ คือเรื่องครอบครัวด้วยเหมือนกัน เพราะว่า ก็ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ได้อยากต่อสู้อยู่คนเดียวอะเนาะ บางทีเราก็แบบ ต้องการการซัปพอร์ตจากใครบางคน อีกคนหนึ่งอยู่เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย ว่าแบบ เออ เหมือนแบบ เออ เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน แบบเวลาเราเดือดร้อน หรือเขาเดือดร้อน หรืออะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็เป็น แพลน อยู่เหมือนกัน ว่าแบบอยากจะสร้างครอบครัว แต่ว่าเราไม่ได้คิดที่จะมีลูกนะ เราก็แบบ เราก็ว่าเราก็ เออ สมัยนี้คนเราก็เลี้ยง เลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงอะไรอย่างงี้กัน แล้วทางคุณแบบมีลูกไหมอะ?
ก็สนใจ อ๋อ อืม ยังอยู่ใน แพลน นะคะ อา โอเคค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ทาง นี้ยังไม่มีลูกค่ะ แต่ว่าเลี้ยง แมวเหมือนกัน มันมีช่วงที่เหงา แล้วก็เปิดหาแมว แมวจรน่ะค่ะ ที่ ที่นี่เขาจะมีสถานรับเลี้ยงสัตว์ที่ใครที่ต้องการอุปการะ อย่างนี้ ก็เข้าไปในเว็บไซต์ แล้วก็ติดต่อทางนั้น แล้วก็เลี้ยงตัวหนึ่ง น้องค่อนข้างน่าสงสารค่ะ บ เขามาจากบ้านเก่าที่ เจ้าของเก่าเขาได้รับมาเป็น ของขวัญวันเกิด แล้วเขาก็ไม่อยากเลี้ยง เขาก็เลยไปฝากไว้ที่สถานรับเลี้ยง ใช่ แต่พอรับเขามาเลี้ยงอะ ตอนนั้น 7 เดือน รู้สึกว่าเขาค่อนข้าง เหมือน เหมือนกลัวเราทิ้งอะค่ะ ค่อนข้าง เจียม ตัว ไม่ เขา เขาไม่ค่อยทำอะไรที่แบบเป็นการก้าวร้าว เขาไม่เคย ใช่ค่ะ เขาไม่เคยเอาเล็บออกนะคะ เวลาเราอุ้มเขา เงี้ย เขาจะเก็บเล็บเรียบร้อย ให้อุ้ม ให้กอด แต่ว่าถามว่าเขาชอบไหม เขาก็ไม่ชอบสักเท่าไร ก็คือพอเราวางเขาก็จะวิ่งหนี แต่ว่าถ้าไปอุ้มเขาก็ไม่ว่า อย่างนี้ค่ะ ใช่ แล้ว แล้วทางนั้นมี มีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวบ้างไหมคะ? ถ้าเกิดไม่มีลูก
อืม อืม อืม ๆ ๆ ฮ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา น่ารักจัง <chuckles> อืม อือฮึ อ๋อ

ตอนนี้ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์ค่ะ แต่ว่าก็เล่น TikTok แล้วก็มีแบบชอบโพสต์นู่นนี่นั่นน่ะค่ะ ก็มีผู้ติดตามที่ทำให้เราสามารถไลฟ์ได้ ปกติชอบร้องเพลงค่ะ ชอบขึ้นร้องเพลงกับคนอื่น ก็จะมีคนให้ของขวัญ จริง ๆ เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นเงินเป็นทองของขวัญหรอกค่ะ แต่เป็นเหมือนสังคมมากกว่า ที่เราแบบได้ไปร่วมร้องเพลงกับคุณป้า ๆ วัยเกษียณที่แก น่า จะเหงา ไม่มีอะไรทำ <chuckles> เราก็เหมือนลูกหลานน่ะค่ะ ไปร่วมร้องกับแก แกก็ ก็ดีใจมีคนขึ้นมาเป็นเพื่อน มีคนพูดคุยกัน อะไรแบบนี้ ใช่ค่ะ อืม แล้ว แล้วทางนั้น เอ่อ ค่ะ
อ๋อ อืม <chuckles> <chuckles> อ๋อ ค่ะ อ๋อ แล้ว ค่ะ แล้วอย่างงี้นี่ถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์แล้วแบบ เกิดไม่ประสบความสำเร็จ หรืออะไรอย่างงี้ แบบ แบบคุณ คุณจะรู้สึกยังไง ทำยังไง อะไรยังไง บ้างไหม วางแผน อะไรบ้างไหมอะ?
อืม อ๋อ ถ้าทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าทุก ทุกวันนี้ก็เหมือนทำเพื่อความสนุกอะนะคะ มันไม่ได้แบบสร้างเงินทองมากมาย อาจจะเป็นเรื่องของ หาเพื่อนคุยมากกว่า เพราะค่อนข้างที่จะเหงาค่ะ เออ ทางนี้เพื่อนน้อย ค่ะ จะมีเพื่อนทางโลกออนไลน์เนี่ยแหละที่ช่วยแบบว่าทำให้เราคลายเหงา มีคนคุยเรื่องเดียวกัน ใช่ค่ะ เออ
ค่ะ อ๋อ อ๋อ อ๋อ <chuckles> อ๋อ คลายเหงา อืม ใช่ <chuckles> บางทีแบบ บางทีเพื่อนออนไลน์มันก็ สามารถแบบ open ได้นิดหนึ่งเหมือนกันน่ะเนาะ แล้วอันนี้คุณอยู่ประเทศอะไรนะคะ?
ใช่ค่ะ อยู่ทางอเมริกาค่ะ อยู่ทางใต้เลย ฟลอริดา จะอากาศคล้าย ๆ ประเทศ ไทย มีจระเข้ มีต้นมะม่วง ต้นมะพร้าว ต้นมะละกออะค่ะ ก็เหมือนอยู่ไทยไปเลย ไม่แน่ใจว่าจะมาอยู่ทำไม ค่ะ
อ๋อ อ๋อ แล้วอย่างงี้คือยังเรียนอยู่เหรอ ยังเรียนอยู่เหรอคะ?
อ๋อ เป็น เป็น เรียนสาย วิชาชีพค่ะ แต่ว่าปริญญาตรีเรียนจบมาแล้วจากไทย แต่ว่าทำงานไม่ตรงสาย ก็เลยมาทำที่นี่ มาอยู่ที่นี่ แล้วก็ไปเรียน เนี่ยแหละค่ะ เรียนนวด ทำงานทั่วไปเลยค่ะ ร้านอาหาร เลี้ยงเด็ก เอ่อ ส่งอาหาร ไรเงี้ยค่ะ ทำ ทุกอย่างเลย แล้วก็มีงานพวก remote job ทำที่บ้านเนาะ แก้เหงาค่ะ ใช่
อา อ้อ อ๋อ อ้อ แล้ว แล้ว แล้วแบบได้มีใครแบบคอย คอย คอยช่วยเหลืออะไรคุณในการที่แบบว่า คุณจะแบบว่า เอ่อ ประสบความสำเร็จ หรืออะไรไหม แบบว่าอย่างเรียนนวด หรืออะไรอย่างเงี้ย แบบมี มีคนคอยซัปพอร์ตผลักดันไหม แบบครอบครัว อะไรอย่างเงี้ย?
อืม อืม อ๋อ มี มีค่ะ ก็จะเป็นสามีอะค่ะ ที่แบบว่า คอยซัปพอร์ต เพราะว่าครอบครัวเราอยู่ไทยหมดเลย แล้วก็จะมีแค่สามีที่อยู่ที่นี่ เขาก็จะซัปพอร์ตในเรื่องของการให้กำลังใจกัน แล้วก็คอยไปรับไปส่งอะค่ะ เรายังขับรถไม่เป็น แล้วก็มี ผับ ก็ ค ค่าใช้จ่ายในบ้าน ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นคนออก แต่เราก็ช่วยออกบ้าง พอเรามีรายได้ อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้ว แล้ว แล้ว อ แล้วทางนั้น เอ่อ เป็นยังไงบ้างคะ แบบว่ามีเป้าหมาย หรือความฝันไหนที่แบบสำคัญที่สุดช่วงนี้ไหม คะ?
อือ อืม อืม อ๋อ ดีจัง <chuckles> อา อืม อือฮึ